Bah justement, c'est ce qui fait, heu, aussi, heu, le fait que c'est un bon goût et cetera, parce que, tu sais, le côté un peu farineux, un peu, heu, l'huile, ça rend un petit peu, tu sais, comme si tu mangeais un petit une petite nugget, quoi, finalement, ça ça ça rend un petit peu le côté, un peu, forcément, un petit peu gourmand, voilà
Ouais, bien sûr. Ah c'est génial. Et c'était comment l'ambiance quand vous les faites, heu, cuire, cuisiner de manière générale? C'était tranquille, il y avait aucun bruit dans la maison, ou justement, c'était un peu la fête dans la cuisine, heu?
et du coup, je me souviens Ah, c'était la fiesta, ah ouais, alors là, c'était la fiesta, tu avais mon grand père qui aimait bien mettre un peu de jazz, il mettait souvent son jazz là, heu, à l'auto enfin l'espèce de radio. Heu, ma grand-mère, elle partait, heu, dans sa chambre, heu, lire un petit peu parce qu'elle aimait pas forcément préparer, comme je te disais, les les le le les petits, heu, poissons. Et avec ma grand mère, c'était vraiment, heu, comme je t'ai dit, hein, on dansait en préparant, c'était vraiment et en plus, elle était en forme parce qu'à l'époque je quand je te parle de ça, elle avait, heu, 88 ans, heu, ouais, c'est ça, hein, 88 ou 90 même, hein, heu, elle était assez assez âgée quand même, hein. Et heu, on faisait des petits pas de danse. Heu, je me souviens qu'en plus de ça, c'était à à l'époque ils buvaient ils buvaient quand même pas mal de vin. Et c'était là où j'ai goûté mon ma 1re, heu, mon 1er verre de vin. Non mais, je me souviens qu'on était, tu sais, on était tellement dans dans le l'euphorie, heu, d'avoir ramené plein en plus, on c'était vraiment, heu, une pêche, heu, bien remplie, on avait fait beaucoup, beaucoup de vairons et heu, sur le moment, heu, j'avais 10 ans, hein et elle me sert un verre de vin. Bon, j'ai pas du tout aimé, hein, c'était dégoûtant, moi, j'ai pas du tout aimé. Et je me souviens que ça m'a un petit peu ouais, c'était un petit peu la norme mais moi, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Je me souviens que j'avais rejoint ma grand mère et je lui avais dit et ma grand mère elle était furieuse parce que forcément, tu donnes pas de l'alcool normalement à un petit gamin de 10 ans, normalement, tu vois?
Génial. Oui, bah, oui. Ah oui, tout ça à 88 ans, très respectable, c'est Ah beh, oui. Ah en plus, ah, ça marque. Waouh, ah bah, à cet âge-là. Beh, c'était la norme à cette époque un petit peu. Ah oui, tu vas sauter partout et tout, après.

Ah évidemment, et donc tu as cuise tu as commencé à cuisiner ça avec, heu, ton arrière grand-mère, c'est ça?
Exactement! Donc du coup, heu, on rentrait, heu, à l'appartement, enfin, sa dans sa maison, et je me souviens, dans un 1er temps, on mettait, heu, les heu les vairons dans une grande bassine, heu, plein d'eau, et on essayait de en fait si tu veux on les lavait. Pour, heu, éviter tu vois que qu'il y ait de la vase, pour q éviter qu'il y ait des des des des des petites bactéries, heu
D'accord. Ah, pour les nettoyer. Ouais, plein de maladies, de bactéries, ce genre de choses, ouais. Bah, comme un fruit, au final?
Exactement. Exactement, et ça du coup, je le faisais avec mon arrière-grand-mère, parce que faut savoir c'est que ma grand-mère adore manger le le le vairon, elle adore tout ce qui est poisson, mais alors alors le b le préparer, je peux je me souviens d'une fois, quand j j'étais un peu plus j'étais un peu plus vieux. Peut-être dans les 9-10 ans, et heu heu, je me souviens que mon grand-père ramène le gros seau de vairons, et heu, ma grand-mère, tu sais? Elle aime pas voir les les vairons, et là je me souviens que mon grand-père pose le seau sur la table, et ma grand-mère qui lâche un cri «Ah! Ah! Non, enlève-moi ça, enlève-moi ça!» et elle est partie et je me souviens de mon arrière grand-mère, qui était assez terre à terre et qui disait «Mais mais écoute Eli», parce que c'est son surnom «Écoute Eli, c'est des petits poissons, heu, le le petit poisson va pas manger la grande bête hein, heu, oh là là!»
Ah oui! Une passion, une passion, carrément! Ah ah! Elle a eu peur. <chuckles> Ben, en plus, c'était pas la 1ère fois qu'elle en fait des vairons, donc elle connaît.
Oui mais heu, si tu veux, c'est voilà, eh même après, heu voilà c'est ça. Toujours elle se plaignait de des des vairons
Ouais, dans le feu de l'action, ouais. Ça doit avoir une odeur aussi!
et donc du coup avec ma grand-mère, je préparais ça attentivement, donc ce qu'il fallait faire c'était toujours enlever, heu, la tête, parce que la tête ça se mange pas, donc tu pouvais garder tout sauf la tête, et même dans le temps, même encore p dans le temps, ils mangeaient avec la tête, mais là malheureusement avec tout ce qui s'était dit, tu sais il avait il commençait à y avoir les normes de sécurité, heu, tout ce qui était un peu voilà c'est ça
Au niveau de l'odeur. OK ouais. Ouais, oui, on sait jamais, au cas où. C'est une évolution, quelque part.
et donc du coup on préparait les petits vairons, donc heu, ensuite on les saupoudrait de farine, et ensuite, heu, on on les mettait dans dans une grande bassine d'huile, et tu dès que tu posais moi j'aimais bien, c'était prendre une poignée de vairons, les mettre dans la poêle et tu entendais, tu sais un crépitement, heu, ça faisait kr, kr, ch, et tu sais ça ça sentait bon. Ça sentait super bon le grillé! Donc du coup après on les faisait repés heu, on les faisait reposer dans un petit, heu, sopalin.
D'accord. Crépitement, ouais. Ça doit être très, très gras, non?